Ya, işte, sonra, hani, böyle biraz daha şey olunca tamam, demek ki bizim küçük adımlar atarak bir arada bulunmaya başlamamız gerekiyor. Yani, bu şekilde çözebiliriz sadece diye düşünerek, ya bunları "Ben işte şunu yaptığında ben çok bozuluyorum" dediğimde, işte, o beni dönüştürüyor, ben onu dönüştürüyorum ve bir şekilde daha ortak bir alana, emm, varabildiğimizi fark ettim biraz daha diye söyleyebilirim. Yani, bu çatışmalar veya fikir ayrılıkları bizi bir şekilde birbirimizi daha iyi tanımaya
Hımm. Anladım. Evet.
teşvik etti gibi oldu aslında. Böyle söyleyebilirim. Yani, işte, nelere sinirleniyoruz, neler bizim kırmızı çizgilerimiz. Evet, diye
Anladım. Hı hı, şimdi oldu. Mantıklı gerçekten. Peki, eee, bahsettiklerin, böyle, emm, hani, sorunları da konuşarak, eee, çözmeyi tercih ettiğini gösteriyor. Çünkü, eee, problem varsa çözmek istiyorsun. Eee, bu konuşmaların yapıcı geçmesi için hani, hangi detaylara dikkat ediyorsun?
Evet. Ya, şuna çabalıyorum birazcık, hani, önceden biraz daha suçlayıcı bir dil kullandığım oluyordu. Bunu da daha önceden partnerim de bana söylemişti. Hani, a, sen şöyle yaptın, bö eee, böyle yaptın falan gibi cümleler. Artık birazcık bunlardan kurtulmaya çalışıyorum, yani. Evet, bazen net bir şekilde bir bir durum birinin hatası olabiliyor ama genellikle birazcık daha, işte, iletişimsizlikten de kaynaklanan şeyler olabiliyor. O yüzden biraz daha, işte, "Ben böyle hissediyorum, ben şöyle üzüldüm, eee, ben böyle düşünüyorum" şeklinde cümleler kurarak, işte, o ben diliyle biraz daha, emm, karşı tarafı çok da provoke etmeme.
Hı hı. Evet. Hıı. Anladım. Yani, bu durumu hem içselleştirip hem de s birbirinize saygıyı koruyorsunuz diyebilir miyiz?
Evet kesinlikle. O kı saygı kesinlikle benim için yani kırmızı bir çizgi. Çünkü ben de kabullenmem bana yapılan bir saygısız bir cümleyi. O da kabullenmez. Kabullenmemeli de zaten. Yani, o yüzden hani, z hep böyle şey olurum, yi mesela tartışma olduktan sonra ya ben biraz fazla mı şey yaptım ya diye sonrasında tekrar, hani, o olay çözüldükten sonra bile hani böyle bir tar
Hı hı. Anladım. Kendisini sorguluyor ve, eee, bir şekilde empati yaparak birbirinizin yerine koyuyorsunuz. Peki, emm, saygı anladığım kadarıyla saygı sizin için, sizinle ilişkide temel bir değer. Hani, bu tartışma anında, eee, bu saygıyı korumak zor oluyor mu? Nasıl başarıyorsun?
Evet, evet. Onun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hı hı.